Oo 'yung kapatid ko lang talaga, tapos kami lang 'yung enemy, kaya 'yun siguro matagal na cool down na siyempre nga bata. Oo may kababawan kasi tuwing mag-e-engkwentro talaga kahit magkakasalubong lang sa ano sa hallway ng bahay, sikuhin ko 'yan ganun, <laughs> mga gano'n, mm. Kaya 'yan naiintindihan ko 'yan na minsan nga talaga mainam na alam mo 'yung pahinga lang, lilipas din naman 'yan, oo. 'Yung sa'min nga 2 years, eh, lumipas din naman 'di ba, so ngayon super close na kami gano'n.
Ak oo, oo. Ang tagal no'n ah, 2 years ano. Kababawan. <laughs> Oo. Ganun, ganun? Hmm. Oo, pero Ayp mm, oy good 'yan. So 'yun na nagulat ako sabi mo 2 years 'no pero siguro nga, parang ipokrito ako dun kasi meron din ganiyan ako sa isa kong kapatid, 'di ko na ime-mention kung sino, pero, hindi lang siya 2 years, ang tagal, as in sobrang tagal. Kasi 'yung mga, ayoko nung mga ginawa niya noon lalo na basta sabihin nating alam mo 'yung black sheep? 'Yun siya 'yung example 'non, as in na, alam mo 'yung mga teleserye na may bully na kapatid o tatay, parang siya gano'n, as in hindi ako nagbibiro. Pero hindi naman siya naging very physical, at ano lang 'yung ab medyo oo medyo abusive na gano'n ang dating. Ah, siguro dahil, alam mo na, kinalakhan niya eh hindi ganun sabi nga eh, hindi magandang mga ehemplo kunyari, pero dahil dun 'yun medyo lu napalayo 'yong paano ko 'yung pa 'yung damdamin ko ba, um, nang matagal, siguro mga 10 years. Ngayon okey-okey na, pansinan ganiyan, pero hindi talaga kami close, sabihin nating, I try, sinusubukan ko na pansin, pero medyo may awkwardness pa rin. Um, pero oo okey na, wala walang bla wala ng bad blood, ah, basta sabi ko lang
<laughs> Mm. <laughs> <laughs> Oo, ah. Gets ko 'yan, gets ko 'yan. Ah oo, gets ko 'yan. <laughs> Oo. <laughs> Mhm, more on ano siya, emotional gano'n. <laughs> Mm. Ayan. Pero ngayon <laughs> Ah, hindi kayo naging super close. <laughs> Pero at least okey na 'di ba, 'yun naman importante dun.
Huwag na siyang mang-away, ganun lang, na lalo na 'yung nanay ko huwag mong awayin okey. So gano'n. Anyway, so sorry gano'n medyo ano eh. <laughs> Kaya 'yun, thank you sa oras mo ah
<laughs> Ah, 'yun naman, maganda naman 'yun oh. <laughs> Ayan, thank you ,thank you din sa'yo ah, natuwa ako sa usapan natin, mo naalala ko 'yung mga nakaraan gano'n. <laughs> Thank you, thank you! Kain, kain.
Ako rin, ako rin. <laughs> Sige sa ulitin! Sige ba-bye, mm.